Tabii. Ya, o zaman, hani, ister istemez daha çok üzülürüm. Hani ti "Keşke başarsaydım da," işte, "hem senem boşuna gitmeseydi hem de tekrar okul ücreti vermeseydim." derdim mesela.
Yani, zorluk mu seni üzüyor, eee, yani zorlanacağın için mi? Çünkü bir diyorsun ki mesela "Bütünlemeden de kalırsam, eee, işte, masraf artacak, para ödeyeceğim." Eee, yani oradaki zorlanma mı seni üzüyor yoksa, emm, aynı zamanda da böyle hayal kırıklığı tarzı bir şey yaşıyor musun? Yani bir başka bir etkileyen bir durum ortaya çıkıyor mu? Mesela bütünlemeden kaldığın o örnek üzerinden gidecek olursak. Hımm.
Hı hı. Tabii. Eee Evet, evet. Hı hı. Aslında, eee, senin de söylediğin gibi ikisi de. Yani, eee, evet, hani 1 tanesinde zorluk Çünkü insan bir yerde bence, eee, kendine olan güvenini de yitiriyor aslında yavaştan. Hani dolayısıyla düşünsene ilk sınavda geçinemem geçememişim, bütünleme de geçmemişim, işte, ders seneye kalmış. Bu, bu arada oldu. Hani olan bir şeyden bahsediyorum.
Öyle mi? Öyle mi? Biraz daha bahseder misin bana bu deneyiminden? Nasıldı süreç? Ne kadar süre önceydi?
Emm ya, çok ilginç bir şeydi bu. Eee, biz şimdi, eee, 8 tane istatistik dersi aldık ve son senenin 1 tane dersim kalmış. Son sene veremedim dersi
Hı hı.
ve, hani, işte, ilkinde veremedim, eee, ikincisinde, bütünlemede de veremedim ve öyle olunca tabii ki, hani, 1 tane ders için 1 sene uzadı. Hani öyle düşündüğünde.
Hıı. Anladım. İstatistik dersinin zorluğunu, eee, birkaç, eee, yerden okumuştum ama yani istatistikte akademik yaşamda özellikle, eee, öğrencilerin çoğu, eee, problem yaşıyor diye duymuştum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Gerçekten, hani, konu istatistik gibi zor, kafa yormak gereken bir ders; o yüzden mi bu kadar, eee, kötü hissettin kendini yoksa, hani, başka örnekler de var mı?
Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Hıh? Yani şöyle, eee, bu olayı bir tek istatistikte yaşadım ama mesela istatistikten de 7 ders almıştık. Onların hiçbirinde problem çıkmadı. 8'inci derste çıktı. Eee, bence ben biraz dersin profesörüyle enerjim tut yani, eee, o çok iyi, onun anlatma yöntemi yaramadı. Bişey anlamadım aslında. Ve hani gitmemin çok yokmuş evde eee, bayağı çalışıyor gibi olmuştu bir
Hıı. Hı hı.

Bir yine işte verdiği ödevlerle falan. Ama sonra ne oldu? Çok hızlı tamam dedim. Bir tane ders. Eee, başka hobilerim var. Kendimi
Hımm. Ama orada pardon, bir şey sormak istiyorum orada. Yani, 7 dersten geçtin, 1 tanesinden geçemedin. Aynı ders. O zaman orada bir başarısızlıktan söz edebilir miyiz? Çünkü hep diğer dersler de istatistik dersi. 7 tanesini geçmişsin. Eee, ama ne diyorsun? Hani, emm, işte, eee, oradaki profesörle aramdaki belki, eee, uyuşmazlık ya da belki bir iletişim kopukluğu tarzı bir şey söyledin. Doğru mu anlıyorum? Yani o noktada sanki başarısızlık değil de başka faktörler de varmış gibi duruyor. Sen nasıl bakıyorsun buna?
Hı hı. Evet, He h Hı hı. He. Olay tamam benim baş inan pro doğru düzgün bile olmadı. Dersine gir, işte sınavına git. Ama bir şekilde o profesörün dersi anlatış şekli, verdiği ödevlerin tarzı, ya, her şey bana, eee, o kadar karışık geldi ki. Hani hatta kendi kitabı vardı çalışmamız gereken. O kitap bile çok karışık geldi. Ve sonra ben dedim ki Eee, hani o dönemlerde teknoloji böyle çok da gelişmiş değildi. Hani, elimizde yapay zekâ tarzında bir şey de yok. Hani bir yerde hakikaten hani en fazla YouTube videosu aslında yani. Eee, sonra ben, eee, o sene "Tamam." dedim 1 tane dersse 1 tane ders yapacak bir şey yok. Yani, üzücü. Hani okul parası ödenecek ama. Eee, sonra hem
Hı hı. Hı hı. Hımm. Anladım. Ne güzel ba bakmışsın konuya. Üzülmene rağmen çok, çok güzel bakmışsın.
Ya, şöyl Evet, yani şöyle oldu: Eee, hem bir yerde çalışmaya başladım. Emm, eee, tabii öyle formal bir iş değil yani. Ne yaptığımı bile hatırlamıyorum. Ha, bir barda çalışmaya başladım.
Hımm. Hı hı.